بُص، هو طبعًا مشكلة كبيرة. يعني الpassword وبالذات إن الpassword بتاعة الحاجات دي بتبقى اللي هي معقدة. فبتبقى طويلة وفيها حاجات. فيعني أنا أنا وصلت لنظام كده إن أنا باعمله آآ، باحفظ حاجة واحدة أو حرف واحد، ومن خلال الحرف ده باقدر أعرف الpassword. فمش هاقدر أقولها طبعًا.
آه. آه، فحِفْظها طبعًا صعب. آه، ده أنت عملت عملت ش آه ك طبعًا فاهم عملت زي شفرة كده، بس الشفرة دي أنت تعرف آآ، من خلالها آآ تقدر ت-ت تفتكر أو بتذكرك ال ال الحاجة الpassword للموقع ده أو للemail ده. والله فكرة جميلة، فكرة جميلة جدًا. طب اتفضل كَمّل.
اهم. بالضبط. آه. فعايز أقول لك الموضوع ده آه. فالموضوع دوّة سهِّل لي شوية لأن الpasswords كتيرة أوي عندي. ده غير طبعًا الحاجات الخاصة بتاعتي. آآ، في نفس الوقت آآ، بقيت واخد بالي جدًا، جدًا، جدًا، من أي email ييجي لي أو أي حتّى لو جاي من واحد صاحبي.
امم.
وفي حاجات بقي بتتعمل، يعني مثلًا دلوقتي أي link يجيلي أنا باحط الmouse على الlink وباشوف الlink بيتكتب لي كده في السطر اللي تحت الlink يعني مثلًا، مثلًا جاي لي آآ، email من البنك بتاعي.
آه. تمام.
فبادوس على الlink أبص ألاقيه مش بيوديني أساسًا على البنك. خالص.
أ أ أب بعد بعد ما ضغطت والّا لسّه بس إنّك بتشوف ال آه، آه.
لأ أنا لسه ما ضغطتش. أنا باقرب بالmouse بس عليه. لأ ما أنا لو ضغطت خلاص أنا عملت اللي هُم عايزينه.
آه. يا ن يعني هي الضغطة الضغطة mouse بس ممكن ت ت تضيّع الدنيا معاك. الموضوع فعلًا خطير أوي، خطير، خطير فعلًا.
آه طبعًا. آه. آه ده أنت يعني عارف اللي هو القصّة دي بيقولوا أنت اللي عملت له كل حاجة يعني. يعني هو دوّر على طريقة عشان إن أنت توصل تعمل اللي هو عايزه. اللي هو عايزه إن أنت تدوس على الlink أو تدوس OK أو، أو
امم. يعني هو هو أنت بس تدوس يعني أنت لا كتبت من غير ما تكتب بياناتك ولا username ولا password ولا كده هو بس إنّك كونك دوست على الlink كده يخترقك؟
لأ هو هو أنت دخل على يعني أنت بتسمح له بالlink ده إن أنت بتدوس عليه إن أنت إن هو يخش على البيانات بتاعتك. فأنت البيانات بتاعتك أكيد فيها مصايب. يعني أكيد فيها حاجات مهمة جدًا يعني بالنسبة له.
امم.